E invece poi come hai sconfitto, diciamo, questa timidezza? Quindi magari la prima volta che vi siete visti è un po' è un po' calata o è andata avanti ancora per un po'?
Guarda, io ho fatto subito pressioni a questo mio amico per dirgli, ehm: "Spingila" esa <chuckles> sì, sì: "Digli che sei me, che" no, no, no, no, nulla del genere per fortuna. No, gl gli ho detto: "Guarda, uhm, in realtà invitala a uscire il prima possibile, perché io sono molto più sicuro di persona piuttosto che dal telefono." Perché, sai, dal mhmm, ehm, dallo schermo fai sempre fatica a intuire come sta andando il rapporto, perché non hai tutte mhmm, tutte quelle movenze che l'altra persona fa, che ti possono far intuire se sta andando bene, se sta andando male.
Presentati tu con una parrucca e <chuckles> <chuckles> Okay. Certo. Assolutamente.
Ehm, e quindi e quindi poi dopo, ehm, lui è è riuscito a invitarla a questo primo appuntamento praticamente in maniera super veloce, e del primo appuntamento se vuoi te ne posso parlare, perché è stato molto, molto bello veramen
Bene. <chuckles> Assolutamente. Raccontami.
Allora va bene. Allora il primo appuntamento è stato particolare, perché, uhm, lei è salita sul mio stesso autobus, cosa che io non avevo preventivato, perché io avevo preso l'autobus per andare perché avevamo mhmm, entrambi volevamo andare nella città più grande vicina, e ehm, però non avevo preventivato che l'autobus sarebbe passato da lei e lei sarebbe salita, e io mhmm, e questa cosa mi è venuta in mente tipo a metà tragitto e io ho detto: "Oddio!" Sì. Ci saremmo ci saremmo potuti incontrare, se io non mi fossi nascosto dietro i sedili per non farmi vedere, qui <laughs> eh, sì, sì, sì. Ma perché s
Okay. <chuckles> Ah, quindi vi siete incontrati prima sul pullman? Bene. <chuckles> No! <chuckles> <chuckles> E quando era ora di scendere scusami? <chuckles>
Eh, ho aspettato, ho aspettato chiaramente che lei scendesse prima; cioè, io ho detto: "Ma scusa, no, ma l'autobus uhm, cioè, uhm, siamo al primo appuntamento, dobbiamo iniziare a parlare, ma cioè, l'autobus non è non è assolutamente il il t" esatto, non è il luogo in cui iniziare una conversa anche perché che di cosa parliamo appena siamo nell'autobus. Quindi, mi sono nascosto dietro dietro i sedili e lei non m'ha visto fortunatamente, o meglio pensavo non m'avesse visto perché poi <chuckles> d poi mesi dopo, quando già stavamo insieme, m'ha detto: "Ma lo sai che t'avevo visto nell' autobus?" M'aveva detto, quindi <chuckles> tutto tutto sbagliato. Sì, sì, davvero. E poi, ho aspettato che scendesse, poi sono sceso io dopo un po' di tempo che lei era se n'era andata e ci siamo incontrati al punto di mhmm, appunto, di accor esatto, esatto. <chuckles>
<chuckles> Dici non è non è il luogo più romantico. Okay. <chuckles> No, ti ha visto. <chuckles> Santa donna. <chuckles> <chuckles> Vi ritrovo. <chuckles> Fantastico. E quindi da quant'è che state insieme ora?
Eh, sono passati diversi anni, ormai sono sì, 3 anni e mezzo, quindi è stata <chuckles> è stata lunga, nel senso che: lungo e difficile è stato l'inizio, è stato molto tortuoso, però poi è stata ne è valsa veramente tanto la pena. Sono grato a tutte le persone che hanno fatto da mediatori, da intermedi, <chuckles> perché sennò sarebbe stato veramente difficile.
Esatto. <chuckles>

Ciao, allora ti volevo chiedere di raccontarmi un po' del tuo primo amore, oppure di una storia d'amore memorabile. Dai, raccontami un po'.
Okay, eh, <chuckles> è u è una storia molto lunga. Uhm, io t ti posso parlare della delle del mio primo incontro con la mia ragazza, comunque di come ci siamo conosciuti, sono state veramente delle esperienze incredibili per me. Se vuoi posso partire proprio dall'inizio.
<chuckles> Assolutamente, mi farebbe molto piacere.
Guarda, in realtà tutto è iniziato molto per caso, a anzi ti dirò che ci sono tantissime, mhmm, <clicks tongue> coincidenze, cioè <chuckles> è una cosa sensazionale, le coincidenze che ci sono nel come ci siamo conosciuti.
Sono le cose sono le cose più belle alla fine, comunque.
S sì, sì, sì, sì. Allora innanzitutto: niente, tutto inizia una banalissima serata in un locale come molte molte storie, in cui, mhmm, in cui io la noto. E lei era ovviamente stupenda, de non non non c'è neanche bisogno di specificarlo. Ehm, e e però io, sai, no, la tipica timidezza nell'approccio un po', <chuckles> un be i i io so assolutamente, i io super timido su queste cose, non <chuckles> no no non ce la posso fare. Però ho avuto la fortuna che lei è stata quella a fare il primo passo e avvicinarsi a me facendomi i complimenti sì, sì, è venuta mi ha fatto i complimenti perché io all'epoca, mhmm, portavo lo smalto sulle unghie, mi piaceva a livello estetico, allora lo lo portavo e lei mi aveva fatto i complimenti, così un po' per lo stile, e si è si è avvicinata
Ert <chuckles> Okay, quindi eri un pochino frenato diciamo. Okay. <chuckles> Ah! Benissimo. Fantastico.
poi, mi sono reso conto che, ehm, in realtà io questa ragazza l'avevo già vista da qualche parte. E qui <chuckles> sorge la prima coincidenza, cioè quando eravamo piccoli, quindi si sta si parla di quando si a avevamo tipo 10 anni, giocavamo insieme a pallavolo, <chuckles> nella squadra di pallavolo.
No, bellissimo, fantastico. Quindi, era una tua cioè, era stata una tua amica immagino, in passato.
S diciamo propria amica, no, perché avevamo avuto poco modo di frequentarci, perché ovviamente c'era la divisione, ehm, maschile e femminile. Quindi, mhmm, non avevo avuto così tanta occasione di conoscerla, però comunque di vista la me la ricordavo nitidamente, quindi è stato è stato incredibile. E poi lei, in realtà mi ha rivelato che non se n'era minimamente accorta che fossi io, perché, sa è stato è stato un po' brutto, perché io me n'ero accorto, lei no. Però, sai, ero, mhmm, ero molto piccolo, sono cresciuto e non ci non mi riconosceva più.
Okay. Okay, okay. No. <chuckles> Ert assolutamen Ma quindi, immagino che voi viviate nella stessa città quindi, per essere andati magari a fare pallavolo insieme, per essere stati alla stessa serata, vivete vi comunque vicini immagino.
Al